Но он, м, на самом деле никогда не предлагал, э, каких-то решений. Он ждал, чтобы я нашла решение. То есть я была виноватой, я виновата в том, что у м у меня нету времени на него.
Мгм.
И, соответственно, мне находить, э, решение этой проблемы. Думай, как находить больше. Да, очень удобная позиция. Э, но ты знаешь, на самом деле вот эта, а, вся гендерная история, она на других планах тоже, ам. Вот в плане, м, одежды там, а, и, а, м.
Ага. Удобная позиция.
Как бы сказать, стиля, да? А я бы сказала, что он он не прям так сильно высказывался. Я знаю, что есть парни, которые прям более, м, как сказать, <chuckles> а
Мгм. Более, а, э, трепетно относятся к тому, что и как должна носить их избранница. Мгм.
Да, эт да, да, да, но всё-таки он давал понять, что ему вот нравится, знаешь, какой-то такой, м, шаблонный стиль славянки. А там каблуки, э, макияжи, прическа, а, м, ногти, сделанные, м, там, платья, всё такое. Вот это он очень часто мне намекал. То есть он не говорил как-то грубо, да, что он хочет этого, но как-то он намекал или, э, если, не дай бог, мы случайно попадали в какой-то магазин одежды, <laughs> он намекал, что, а, типа, ему вот это нравится, такой стиль. А у меня, знаешь, стиль, а я занимаюсь йогой, я за я люблю такие широкие штаны, м, хлопковые, и, м, э, как бы, м, цветную одежду. Ну, и не обязательно, иногда и не цветная, но, знаешь, у меня такой стиль, я бы сказала, богемный. Вот, и без каблуков, <laughs> без каблуков без каблуков и без макияжа. <laughs>
Мгм. Да. Ага. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да, понимаю. Мгм. Да. Понимаю. <laughs> Знаешь, тут, наверное, стоит, может быть, тоже самой себе, да, поставить вопрос. А, ну так, достаточно ребром, да, я бы сказала, а что, вот готова ли ты, да, в обмен на какую-то помощь, на которую ты можешь рассчитывать от мужчины, а, предоставлять ему вот, ну, вот такое право, да, говорить тебе, как ты должна одеваться, да, э, к э, к каким, э, э, стереотипа, от чего ты должна отказываться в своей жизни, от чего не должна. Эм, наверное, тут скорее, да, такой вот вопрос ценностный, который ты для себя в первую очередь будешь решать, а потом уже, э, как-то, а, соотносить, э, ответ с, э, тем мужчиной, который рядом.
Да.